Ganda din, ah. Kasi sa t ah, totoo lang talaga na 'yan din kasi 'yong ano, 'yong issue ko na
Mhm.
parang ayoko kasi magmukhang, ah, ta nakakaintindi, mangmang, o kaya engot sa kanila. Na hindi ko talaga actually naiintindihan 'yong joke nila. 'Yong sinasabi nila. So, ide-decipher ko na lang 'yon on my own. Na "Ito ba 'yong sinasabi nila?" Oh, tapos siyempre ask ko na naman si ChatGPT, 'di ba? "Ano kaya ibig sabihin nito?"
'Di nakakaintindi. Mm. Mm. Mag-chat tip. ChatGPT to the rescue! <chuckles>
So ano 'yong magandang response? Oo, sobra sinabi mo pa. So, parang gano'n na tama ka, eh, na pa-pa paano ba sasabihin 'yong gano'n na paano ka ba mag-ask ng clarification?
Ah gano'n. Parang ano, ah, "Just to confirm. Ganito ba 'yong sinabi? Is this what you mean?" Mga gano'n.
Mm. <chuckles> Oo. Oo nga, 'no, tama. Maganda 'yon ah. Eh, paano 'pag sa mga joke time nila, 'di ba?
Ang hirap naman. At ano, kung hindi ka naman kailangang ano, mag-respond agad. Maganda 'yong nagcha-ChatGPT ka. Kasi para maintindihan mo 'yong hindi naman urgent 'yong mga ano, ganong oo, pero kung gusto mo siyempre para sa communication naman para sabihin nila, "Oh, fun pala kausap si ganito. 'Di pala siya boring." Gano'n. Eh, 'di mag-haha ka na lang. <chuckles>
Ayun nga, eh. Oo. Responses. Kaya nga, eh. Oo, tama. Actually ano, eh, 'yong
<laughs> "That's so funny." Kunkunam met. Tapos, eh, sasabihin mo pero hindi mo hindi mo pala gets. Pero at least matutuwa sila, "Ay, natuwa siya sa joke ko." Sasabihin nila, gano'n.
Oo, nga 'no?